Mah allora, ehm, io intanto ti dico che è un anno che ho realizzato il sogno di viverci
Mh.
al mare. Quindi io mi sveglio tutte le mattine guardandolo.
Rac dai raccontami come ci sei finita, sì, sì.
E per me e per me è qualcosa di di meraviglioso, meraviglioso. Io non è un desiderio che ho da quan fin da quando sono sono bambina. E a parte che il mare a me trasmette tranquillità, trasmette pace, ehm, trasmette gioia. Ehm, io anche solo stare seduta sulla spiaggia e guardarlo, mi rende già felice.
Pazzesco. Mh-mh. Beh, mh, mh.
Mi riempie già di di gioia, fare una cosa del genere.
I guarda per mhmm, per dirti una teoria che si sente spesso, no, è che siccome proveniamo dal mare, dall'acqua, c'è questo richiamo primordiale, non so, ti dice qualcosa?
Esatto. Io l io ci credo. Io sono mo mhmm, questa cosa che hai appena detto, per quanto mi riguarda, a parte che per me è assolutamente vera, io sono convinta che tutti discendiamo da Atlantide.
Mh. Mh-mh.
Potrei aprirti un un altro un libro, mhmm, raccontandoti che cosa credo. <sniffs> Esattamente, raccontandoti che cosa credo assolutamente, però sì, io credo che abbiamo tutti un gro un fortissimo richiamo con con l'acqua, con il mare, e credo che sia proprio dovuto a questo, al fatto che l'acqua fa parte di noi assolutamente. E quindi
E là si va nelle profondità degli oceani, invece ecco rimaniamo in superficie. <chuckles> Mh. Okay. E, e, nella tua quo quotidianità concretamente che ruolo ha? Cioè tu ci vai spesso, ti basta vederlo dalla finestra, è importante per te, ehm, fare una pausa, e andare a fare una passeggiata, nuoti, insomma come come si manifesta, questa passione?

Ho capito.
Sono caduta in acqua da un pedalò, e credo che questo ricordo- che per quanto in questo momento in età adulta sia un ricordo normalissimo come come tutti gli altri, se non addirittura divertente da raccontare perché ci si ride sopra- ma credo che nel mio inconscio di ragazzina di bambina, ragazzina abbia in qualche modo, ehm, pesato così tanto da non permettermi in ripeto in mare aperto, eh, perché finché si resta a riva, si resta lungo la boa, si resta a a qualcosa di di visibile
Mh-mh. Mh. Certo. Sì, poi non eri da sola.
Non ero da sola assolutamente; ehm, però l'idea del mare aperto mi mhmm, pensa che ho fatto una vacanza a Sharm
Mh-mh.
e una delle cose più belle che io abbia fatto è stato il battesimo del mare.
Ah! Pa dimmi dimmi di più, perché non ho mai sentito nominare questa cosa.
Per la prima volta abbiamo messo le v c'hanno fatto mettere le mute, c'hanno fatto mettere le bombole, e il battesimo del mare è- te la chiamo passeggiata, ma in realtà è una nuotata- di all'incirca 20 minuti a 6, 7 metri di profondità, lungo la barriera corallina.
Mh-mh. Ah! Caspita.
Ed è stata un'emozione indescrivibile. Indescrivibile.
Eh. Hai visto il mare sotto sotto un altro aspetto, che appunto noi non abbiamo, quindi vedi il mare anche eh, eh, tutto da scoprire.
Sotto n Sì, sotto un aspetto totalmente diverso, ma allo stesso tempo, stesso mare, snorkeling
Mh-mh.
se la mia amica non mi prendeva per mano, io non sarei riuscita a fare nulla.
Okay, però vedi tutto sommato sei riuscita comunque a trovare il lato positivo e a riappacificarti in qualche modo col mare. Non t'ha mai fatto arrabbiare il mare, è que quello che mi sembra di di capire. A le persone sì, ma il mare no. Ma mhmm, <snorts> ehm, non so, sempre rimanendo sul tema aneddoti, non so, per esempio, ehm, col se se sei accompagnata ecco, ti è capitato mai di sognare una dichiarazione in riva al mare? Non so, ehm, fa i tramonti romantici che hai vissuto, una spiaggia particolare, ecco qualcosa legato al romanticismo, ehm, che, mhmm, naturalmente è una parte fondamentale.
No. Assolutame le persone sì, ma il mare no. <laughs> Allora, purtroppo <sighs> chi mi conosce lo sa io romantica 0.